Ajá, no, qué bueno, qué bueno, me alegra mucho por ti. Y, me llamó muchísimo la atención, cuando dijiste de que tu perrita, sientes de que, pues, se absorbe, ella te absorbe la frustración y eso, y creo que es cierto. Honestamente, los animales tienen esa capacidad y, pues, lamentablemente mucha gente, mm, le da igual, y pues, eh, absorben todo eso los pobrecitos, y es bueno sacarlos de vez en cuando, ¿sabes? Creo que, haces muy bien con eso. Y te ayuda a ti también, claro. Ujú.
Sí. Sí. Sí, sí, definitivamente, imagínate. Sí, imagínate, que ahorita acabo ahorita me llega otra perrita, el próximo sábado, porque, pues sí, <chuckles> otra chihuahua, porque, la verdad es que, aunque yo trabaje en casa, entonces, ella siempre está acompañada, ¿no? Nunca está sola, pero, no es lo mismo que tener a alguien, que te esté dando atención todo el tiempo, ¿no? Por más que yo trate, de darle toda la atención que pueda, cada media hora me levanto, y le doy una galleta, pero, o sea, no es lo mismo, que estar echada con ella, o estar jugando con ella. Entonces yo siento que, aunque esté conmigo, sí siente definitivamente la ausencia. Entonces, pues, eh, conseguido otra, para que ella siempre esté acompañada.
¿Otra chihuahua? <laughs> Okey. Sí. Ajá. Claro. No, qué bueno qué bueno, ahí, se le conseguiste una hermana, básicamente, otra chihuahuita.
Exacto. No sé, yo creo que ella quiere ser hija única, pero, bueno, lo descubriré. <laughs>
<chuckles> <whoops> ¡Am! Eh, sí, ¿sabes qué? Probablemente, lo que piensas que ella quiera, no es lo que tú pero, vamos a ver, ahí espero que todo salga de la mejor manera, <laughs> y que se lleve bien con su hermanita, pues, que le va que te va, a llegar ahí. <laughs> Pero, mira, ¿qué haces en el momento, que te llega una idea? O sea, la ¿cómo la capturas, para que eso no se te vaya, no se te pierda? ¿Cómo haces? ¿Qué es lo que haces de inmediato? Oh, la escribes.
Ujú. Ay, sí, igual yo. Ujú. Uy, la escribo la escribo, porque, yo tengo una memoria de pececito. Entonces, capaz que me viene algo superinteresante, y digo: "Ay, qué chévere, ya de ahí lo hago". Y luego estoy: "¿Qué era esa cosa chévere, que se me había ocurrido? Ay, ¿cómo era? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba?". Y trato de reconstruir todo, y al final más me estreso, porque, no me acuerdo, y, eh, y pierdo un montón de tiempo, tratando de acordarme. Entonces, ya aprendí que hay que escribir. Si estoy en la casa, pues, escribo mi cuadernito como que idea, y de ahí veo dónde la aplico, dónde no la aplico, pero, al menos ya la tengo en papel, y si no, si estoy fuera en el celular, tengo como una conversación <giggles> conmigo misma en WhatsApp, donde me mando todo lo que me parece útil, <chuckles> sí.
<coughs> <chuckles> Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Oye, eso es bueno. Oye, la verdad sí, eso es bueno, porque, o sea, de una u otra manera, pues, has encontrado la flexibilidad, de de ya sea, pues, estás fuera, o dentro de tu casa, digo, se te ocurrió una idea, inmediatamente apuntarla, para que no se te vaya para o sea, se te olvide.
Sí, y mira que tengo pineada la chat conmigo en WhatsApp, para siempre verla, porque, a veces me pasaba que escribía en las notas del celular, y luego me olvidaba, que me lo había escrito, ¿no? Y después de 10 días, encontraba algo como que salchicha y yo, mm, ¿qué qué qué habré querido decir o para qué lo habré apuntado, ¿no?
<chuckles> Guau. Sí, o sea, pusiste, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que estás tratando de decir, y no te acuerdas? Oh, interesante, muy buena técnica, por cierto. Oye, te agradezco muchísimo, por la plática, la verdad que estuvo muy interesante, y pues, espero que te siga yendo muy bien.
Si, exacto. No, gracias a ti por tu tiempo, y por dejarme compartir cosas tan importantes, de mi día a día. Que tengas un buen día.

No, definitivamente. Y ahor ahorita que hablabas sobre tu perrita que saliste a caminar, fíjate que me llama la atención el preguntarte lo siguiente, ¿tú tienes rituales o algunos microhábitos que, pues, tú ocupas intencionalmente para buscar o provocar ese clic creativo cuando lo necesitas? O, digamos que, si es por el trabajo, ese esa idea nueva para ejercerla, pues, con tu equipo.
Sí. Ujú. Mm, mira, definitivamente yo me obligo mucho, a salir de la casa, porque, trabajando de remoto realmente, no no tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo una perrita que en realidad tampoco tiene la necesidad de estar saliendo, porque tengo una chihuahua, <chuckles> de 1 kilo y medio. Entonces, es una perrita de departamento. Pero yo me obligo ajá, es supertranquila, superbuena, y obviamente los espacios chiquitos están perfectos para ella, no tiene mayor problema. Ujú, pero, pues, yo me obligo igual 2 o 3 veces al día a salir con ella, como que para que ella respire, porque yo creo que también ella, ay, siente toda mi frustración, mi cansancio, ¿no? Y como que para que ella respire y yo respirar. Y he encontrado un parque que está literal al costado de mi casa, y yo nunca había visto, <chuckles> porque era un parque cerrado. Entonces yo pensaba que era como una casa enorme o algo así. En realidad era un parque público, solamente que tiene horarios de apertura, y descubrí que se puede entrar, ¿no? Entonces, ahora vamos esas 2 veces al día a pasear en este parque que está lleno de pajaritos, de sonidos, de ardillitas. Entonces, como que me reconecto con conmigo misma, con la naturaleza, exacto, y ya cuando regreso estoy mucho más fresca, ¿no? Entonces creo que eso aunque a veces me cuesta, te digo, porque, ay, preferiría ni siquiera salir, pero pues
Sí. Ah, <chuckles> sí. Sí, es tranquilita, ve. <laughs> Se acomodan bien. Sí, se acomodan bien. Eso es muy importante. Okey. Sí. Okey. Qué bonito. Ajá. Con la naturaleza. Sí. Ajá. <laughs> Te fuerzas, o sea, es algo que haces, como te decía, intencionalmente para buscar el clic creativo o la idea que, y digamos, que crees que te hace falta.